なので、あの、やっぱりあの、後ろで後ろ歩きをして逃げるみたいな。<chuckles>
はい。 うん。<chuckles>
うん、それが一番いいんじゃないのかなとか思ってやっちゃうけど、てもアメリカとかそういうことって
そう、うん。 うーん。 確かに。 はい。
「他の女の人たちのために、あなたは戦わなきゃいけない」とか言われますよね。うん。
あ、そうなんですね。に日本は結構、あの、女の人が集まると、こう、てう何て言うんすかね、ちょっといじめみたいなのが、あ、あういですかね、しおの女の人が多い職場だと、こうなんか、こうターゲットを見つけて、こう、うあ、まあ、私はあんまりそういうの無いですけど、うん、なんかやこうそういうのを聞いたりしますね。なんかいじいじめみたいな。うん。
そうですとね。 ああ、あるんですか？ ああああ。 ほうほう、はう、ほう。 <chuckles> はい。 ああ。ああ、それなんか、ちうゆう学生とか小学生と高校生、で、子供みたいですよね。
そうですね。
うんうん。たいじめ。でも、男でもそういう人いますよ。 ああ、うん。私の元彼がすごいそういうタイプでした。うん。なんか女を集めて、で、みんなでなんか自分の妻とか自分のぼガールフレンドをいじめさすさぜするみたいな。
うん。 あ、いますいます。いました。<chuckles> あ、そうなんんね。 ああ。 や、うん。 ああ。へえ、そうなんですね。
<laughs> ひどいですね。<laughs>
なんかちょ職場ではありましたね。なんかあの、こう陰でこそこそ、こう、悪口を言ってるみたいなのは結構。
はい。 はい、ああ。 ああ。うーん。 うーん、そういうことをすることによって、なんかパワーパワーを感じるんでしょうね。
うーん。 うーん、うん。私はだからそういうのはあんまり、自分では絶対やらないですけど。
うーん。 うーん。 はあ、あお、うーん、うん。 どうします、そういうこと、もう起きちゃったりしたら、ターゲットになったりしたり、どうすどうします？<sniffs> うん。
はい。 そう、そうですね、しょうだんできる、ま、例えば職場とかで、 うん、相談できる人がいれば相談する
そうですよね。誰かに相談することが一番いいですよね。 あ、うんうん、あたしも、ここ高校生の時一回いじめのターゲットみたいになったことがあって、すぐ先生に言いつけました。<laughs>
か、するか、うーん。 はい。 あ、おん。 まあ、え、どうどうですか、せん解決しまた？
すぐ解決しました。その子が泣いて謝ってきました。<laughs>
あ、じゃあ、よかったです。 あ、そんな、<chuckles> すごいね。ぬかうって。うありがとうございました。はい。つれ
今日はどうもありがとうございました。またよろしくおします。